Công việc stress quá thì mình bắt đầu <chuckles> rủ rủ cái bạn đồng nghiệp của mình là, trời ơi, bây giờ á là cái lúc là phải, ơ, uống trà sữa để mà nạp cái năng lượng lại á.
Ừm. Ừm, <laughs> có vẻ bạn rất là thích uống đồ ngọt, đúng không? Uống nước dừa, rồi uống trà sữa, nó đúng, đúng rồi, đồ ngọt cũng là đúng rồi, nó sẽ giúp cho mình có những cái năng lượng tích cực và, ừ, tinh thần nó thoải mái hơn, đúng không? <chuckles>
Ừm. Ừm, đúng rồi. Đồ ngọt làm mình vui. Ừm, nói chính xác luôn đó, tại vì đồ ngọt á nhiều khi nó cũng, ờ, làm mình, à, gọi là, tỉnh dậy luôn á, tỉnh dậy sau mấy cái lần mà mình đang cảm thấy buồn ngủ nè.
Ừm.